हुँ, मतलब एक बैलेंस बन जाएगा या कंप्रोमाइज़ भी बोलते हैं कभी-कभी इसको, तो दोनों ही चीज़ें हो जाएँगी। और अच्छा, आपने कभी ऐसे किसी इंसान को मतलब माफ करने में मुश्किल महसूस की है या कर दिया है जो अनजान होते हैं? जैसे कभी-कभी कोई अनजान लोग नहीं मिल जाते हैं, अभी तो हम रिश्तों की बात कर रहे थे। तो कोई स्ट्रेंजर अगर होता है, तो उसको आप माफ कैसे करते हैं? या फिर आप उसके क्योंकि उसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं सच बताएँ तो। तो आप अक्सर माफ़ कर देते हैं या फिर कुछ सोचते हैं, डिसाइड करते हैं, जज़ करते हैं?
हुँ। जी, बिल्कुल। जी। जी। जी। जी, तो ऐसा जैसे कि मैं एक पकिन वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो मेरे साथ ऐसा अक्सर होता रहता है कि ऑफ़िस में कई बार कोई काम मैंने किया, तो उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है, ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। तो कई बार उस चीज़ को ऐसे 1 हफ्ता हो गया, मैं इस चीज़ पे काम कर रही हूँ और उसके बाद सारा काम करने के बाद जो प्रेजेंटेशन डे है उस दिन वो इंसान सारा क्रेडिट ले जाता है, कि ये मैंने किया है। तो उस समय जो फ़ीलिंग होती है वो ऐसी होती है कि यार, अगर मतलब एक वो फिर अगर आप स्पि अ, स्पिरिचुअल इंसान हैं, आप रिलेट कर पाएँगे कि स्पिरिचुअलिटी में तो ऐसा कहा जाता है, कि आपको कोई गिला रखना नहीं है मन में वरना वो आपकी एनर्जी को एफ़ेक्ट करेगा। पर ये चीज़ें मुझे लगता है कि बोलने में बहुत आसान है, पर ऐज़ अ ह्यूमन एक इंसान के तौर पर मैं देखूँ तो ऐसा होता नहीं है, उस केस में बहुत बार मैं रिएक्ट कर देती हूँ और मैं कहीं न कहीं मेरे मन में वो फ़ीलिंग रह जाती हैं, कि मैं इसे माफ नहीं कर पाई यार। या फिर बहुत देर तक मैं अगर मैं सामने से नहीं बोलूँगी तो मैं मेरी रिएक्शन से वो दिख जाता है, कि यार मैं इसको माफ नहीं कर पाई या फिर वो माफ होगा ही नहीं, क्योंकि कई-कई बार ऐसा होता है ना, कि इतना काम, इतनी मेहनत मैंने की और ये इसने मुझे कुछ भी क्रेडिट नहीं लेने दिया। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेंजर्स को तो मैं माफ नहीं कर पाती हूँ, बाकी आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। ओह! हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। <laughs> हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। अ, मैं मेरे साथ उल्टा है इसका, क्योंकि मैं भी जैसे ऑफ़िस में पहले काम करता था, जैसे कोविड के पहले मैं मैं भी जॉब करता था। तो, वहाँ पर मेरे साथ भी कई बार ऐसा कुछ हुआ, कि कोई भी एम्प्लॉयी था वो जैसे बहुत पुराना है, तो उसने कुछ ऐसा अ, जाल बुना और मैं उसमें फँस गया। फिर बाद में मुझे पता चला कि अरे, इसकी गलती थी और फिर उसने आकर मुझसे बोला भी कि, "चलो अ, कोई बात नहीं, हम तो साथ ही काम करते हैं, चलो छोड़ दो अ, नेक्स्ट टाइम देखेंगे फिर कैसे क्या करना है?" तो, मैं अक्सर माफ कर दिया करता था क्योंकि बदले में फिर मैं ये कहता था चलो समोसा खिला देना, इस तरीके की चीज़ें डील हो जाती थी, तो मैं तो मतलब माफ कर देता था। और अक्सर ही मतलब अभी भी मेरा वही बिहेवियर या नेचर व आप बोल लें कि मैं माफ कर देता हूँ आसानी से।
अच्छा। <chuckles> अच्छा। हुँ। जी। <chuckles> जी। हुँ। जी। <chuckles> <chuckles> जी, जी, जी। हुँ। जी, मतलब आप चीज़ों को थोड़ा लाइट नोट पे लेके चलते हैं, यूज़ुअली मैंने देखा है कि जो मेल प्रजाति है ना पूरी वो बहुत चीज़ों को लाइट लेके चलती है बिकॉज़ वो लोग इत्ता ए तो साइंटिफिकली वैसे प्रूफ़ भी है, कि फीमेल्स हर चीज़ को ज़्यादा फील करती हैं या फिर वो इमोशनली ज़्यादा इन्वेस्टेड होती हैं ज हर चीज़ में। और लड़के क्या हैं कि चल यार, कोई बात नहीं इट्स ओके कह के वो कह देते हैं। तो हाँ बिल्कुल मैं तो बिल्कुल इस चीज़ से एग्री करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इसके ऊपर।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
बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी।